Ah então era bem apertado, né, tava bem apertado. Hum.
Era uhum. Era bem apertado assim. E
Hum.
Hã ,eu lembro que quando eu estava viajando, porque ela é uma pessoa muito difícil tanto que, a gente discutiu ali várias coisas que a gente tinha, hã, se desentendido
Aham. Sei. Tipo o que por exemplo? Tipo o quê?
hã, em situações que, por exemplo, hã, a gente ela queria muito conhecer rap eh, rapazes, e aí a gente saía junto, e eu falei pra ela: “Amiga, não dá pra gente sair junto só você e eu”
Uhum.
"eh, a gente precisa encontrar uma galera, não dá pra gente sair junto só você e eu, porque todo mundo pensa que a gente é casal desse jeito, você não desencalha nunca", que era o que ela queria, sabe. E aí ela entendeu que eu não queria sair com ela.
Uhum. Sim. <laughs> Aham. Ih, que drama.
Eu estava pensando nela, ela entendeu que eu não queria sair com ela. Até foi engraçado que a gente conheceu um brasileiro na viagem, tenho ele no Instagram até hoje, ela já não tenho mais. Ela me deu unfollow e tal, porque E ele e ele perguntou assim: "Vocês são um casal?" E todo mundo perguntava, eu olhava pra ela e dizia: "Está vendo? Está vendo? Está vendo? Entendeu?".
Aham. Ah. Aham. É faz sentido, né, uma mulher e um homem viajando juntos assim faz sentido pensarem que é um casal, né.
Uhum. É, e também no no passeio e e os Ubers perguntavam, todo mundo perguntava, porque assim a gente, eh, um do lado do outro parecia muito assim pela aparência física, sabe. E, tipo parecia muito casalzinho.
Aham. Entendi. Aham.
E aí, hã, eu lembro que chegou uma hora quando a gente estava voltando de, se eu não me engano, Trevis é o nome da cidade, pra Luxemburgo, hã, a gente teve meio que uma DR assim mesmo.
Aham. Nossa vocês não eram casal mas já estava na vibe da do casal, né.
A gente fa a gente estava muito parecendo um casal que não se entendia. E porque a gente teve uma e aí eu lembro que eu comecei a me explicar pra ela, segurando a mão dela. E falei o que eu queria dizer, porque, por exemplo, ela brigou comigo porque no carnaval, eh, a gente meio que tinha combinado de fazer uma coisa, mas muito por cima, e aí eu fui pra casa de uns amigos meus que eu nunca tinha ido pra casa deles, e ela ia encontrar uns amigos dela. Ela falou assim: “Eu posso ir com você?”. E eu não tive coragem de, tipo, convidar uma pessoa pra ir pra casa de outras pessoas.
Nossa senhora. <laughs> Aham. Clarom mas é normal, né, isso daí.
Aí então eu expliquei a situação, eu mandei print pra ela isso no dia, e mesmo assim, eh, ela ficou chateada e tal, isso uma semana antes da viagem. E aí eu lembro que quan
Nossa mas ela ela puxou uma coisa que não tinha nada a ver com a viagem então.
Uhum, é, e assim eu descobri que ela estava chateada por tudo, tudo e nada. E aí depois, porque ela falou assim pra mim: “Olha, acabou essa viagem, eu não acho que a gente vai ser mais amigo”. E aí eu me expliquei tudo e tal. Aí ela disse
Aham. Hum. Aham nossa mas é um pouco um pouco exagerada, né, porque Aham.
Exageradíssimo, eh, e aí eu expliquei todas as minhas questões, pedi desculpa e tal. Aí ela, hã, concordou, disse que gostava muito de mim, ainda me elogiou, falou assim: “Nossa, você se saiu muito bem na viagem”. E aí eu falei pra ela assim: “Mas eu concordo, acho que a gente não tem que ser amigo”.
<laughs>